Ja, sag mal, wie schützt du denn deine privaten Daten online?
Ja, also unterschiedlich. Ähm, die Frage ist auch erstmal, wie man die privaten Daten so, ähm ja, so was dazu zählt, ne? Also, sind es jetzt Bilder oder irgendwas irgendwelche Meinungen oder halt wirklich sowas wie, äh, Passwörter oder, ne, so ganz so Banking oder Gesundheitsdaten. Hm, deswegen, da gibt's ja verschiedene Wege. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass man da 'n Überblick hat, was man so präsentiert, äh, online. Und vor allem, wie man sich halt vor Angriffen auch schützt.
Mhm. Mhm, im du hast grad die Angriffe erwähnt. Wie schützt du dich denn vor Angriffen? Du scheinst ja so 'n bisschen 'ne Passion für das Thema zu haben.
Hm, das Wichtigste ist ja, es gibt ja immer die die typischen, äh, Schnittstellen, die gar nicht so komplex, also technisch so komplex sind, wie man denkt. Zumeist ist es einfach 'n ultraschwaches Passwort oder man fällt halt auf irgend 'ne E-Mail rein, die offiziell wirkt, äh, von der Bank zum Beispiel, wo man draufklickt, äh, und denkt, man müsste da jetzt die Bankdaten eingeben. Äh, aber dann ist es halt von, ne, irgendwem irgendwo auf der Welt einfach nur nachgemacht worden. Und der hat dann deine Daten, weil du sie ihm ja präsentiert hast, freiwillig. Ähm, genau richtig, dieses ganze Phishing-Thema oder halt generell Social Engineering ist ja da so dieser Überbegriff. Ähm, sowas muss man halt heutzutage einfach immer im Kopf haben und verstehen, äh, das kann passieren und das kann Riesenfolgen haben, wenn man halt auf sowas reinfällt, oder wenn man 'n viel zu schwaches Passwort für die E-Mails benutzt, zum Beispiel, ne?
Mhm. Mhm, die Phishing-Mails, ne? Mhm. Ja, da hast du ja vollkommen recht, n das ist jetzt auch 'ne Gefahr, die es damals so gar nicht gab, ne, grad bei der älteren Generation, ähm, sind da glaube ich nochmal ein bisschen anfälliger als die junge, die schon so mit dem Internet aufgewachsen ist und aufgeklärt ist. Was glaubst du denn, ist so die schlimmste Website, wenn's um Datenschutz geht? Also, äh, ist es für dich Facebook, ne, stehen da oft in der Kritik, oder vielleicht irgendwelche shady Foren? Was glaubst du denn so, hm, ähm, ja, ist so die gefährlichste <chuckles> Websites so aktuell, wo man so normal als normaler Mensch, äh, besucht.
Hm, also ich würde tatsächlich sagen, für's eigene Leben am gefährlichsten wären halt wirklich so diese Fake Online-Banking-Webseiten, die halt einfach nur nachgebaut sind, ne? Man kann ja den den Code, äh, im Prinzip einfach runterladen, äh, von jeder Website und kann die auf seinen eigenen Server packen, und dann ändert man halt nur irgendwie das L, also ne, das kleine L zu 'nem großen I, das sieht ja identisch aus. Ähm, und schon kann man halt irgendwie die Seite von 'ner Bank einfach nachmachen. Und wenn man da halt drauf reinfällt äh und sich da anmelden möchte, weil man irgend 'ne E-Mail bekommen hat, dann hat das ja 'nen kann das gigantische Einschnitte ins Leben haben, ne? Richtung Persönlichkeitsdiebstahl, ne, Bankkonto leer. Ähm, ich glaube, das ist, auch wenn es jetzt nicht so inter 'ne interessante Antwort ist, glaube ich schon der wichtigste Punkt, weil klar, Facebook und Social Media sammelt natürlich sehr private Bilder und private Meinungen. Ähm, aber ich finde, damit kann man irgendwie noch leben, selbst wenn die jetzt, ähm ja, wenn diese Datensätze von einem verkauft werden. Am schlimmsten ist es halt, wenn's einen wirklich direkt betrifft. Und da wär's dann schon so Richtung Online-Banking eher.
Mhm. Mhm. Ja, meistens sind die, äh, Daten ja dann auch anonymisiert, ähm, wenn die weiterverkauft werden. Also da wird ja dann nicht, äh, quasi der Name dazu geschrieben, sondern das sind ja dann du bist ja quasi eigentlich nur 'ne Nummer. Da geht's ja eh um diese statistische Auswertung oft. Ähm, benutzt du dann sowas wie 'n VPN, wenn du im Internet unterwegs bist, um deine Daten zu schützen?
Ich habe es teilweise gemacht. Ähm, an sich ist es auch gut, aber dieses Problem ist halt, man, ja, vertraut dann halt dem Anbieter auch wieder sehr stark. Ähm, weil letzten Endes ist es ja, gut, man könnte natürlich auch sein eigenes VPN nutzen oder so. Ähm, und und und wäre dann noch sicherer, aber meistens, äh, sind's ja Leute, die dann halt die großen VPN-Anbieter nutzen, mit so 'nem monatlichem oder jährlichem Abo. Und klar, ist es irgendwie, ähm, sicherer, weil deine Daten dann halt ja, besser versteckt sind und nicht mehr so klar dir zugeordnet werden können. Aber trotzdem sind die Datensätze ja immer noch irgendwie, äh, da. Also, es ist schon 'ne gute Idee. Man sollte auf jeden Fall auch schauen, welcher von den Anbietern, wenn man das halt einen Anbieter benutzen möchte, ähm, bekannt dafür ist, vielleicht auch 'n Tick teurer zu sein, aber dann super sicher zu sein. Äh, ist ist auf jeden Fall 'ne gute Idee, aber aktuell benutze ich keins mehr.
Mhm. Hast du da vielleicht 'n Tipp, wie man erkennt, was da 'n guter VPN-Anbieter ist? Also für Leute, die sich jetzt vielleicht nicht so auskennen?
Hm, also ich fange eigentlich bei allen möglichen Themen, die ich interessant finde, immer mit 'ner Online-Recherche an und mache die möglichst breit. Ähm, klar, äh, wenn's jetzt 'ne Website ist, äh, v die von einem Autor gemacht ist, äh, gut, kann man sich natürlich erstmal informieren. Wenn das, äh, ja, ich sage mal 'n professioneller Bericht ist, kann man sich den durchlesen, aber natürlich sind mehr Meinungen besser. Vielleicht findet man auch auf auf YouTube, ähm, ja, ich sage mal, in 'ner auch wieder auf 'nem seriösen Sender 'n Experten, der da mal zu gesprochen hat, der dann auch, äh, in dem in dem Feld arbeitet. Und, äh, dann geht man vielleicht in Foren, ne, also auch eher so der technische Foren und liest da mal, was die Leute sagen, und dann kann man sich ja 'ne Meinung bilden und, ähm Genau. Also 'ne gewisse Unsicherheit besteht natürlich immer, aber so ist man, glaube ich, schon ganz gut informiert dann.
Mhm. Okay, du meinst halt einfach selber 'n bisschen informieren. Das Internet bietet ja genug Möglichkeiten, ne, im Regelfall zu allen Themen, äh, findest du da ja was, und dann sollte man da auch fündig werden.
Ja. Ja, vor allem, man muss sich 'n bisschen breit aufstellen, ne, jetzt nicht nur irgendwie sein Lieblingsforum angucken, sondern auch mal vielleicht 'n sehr langweiligen Experten äh, mal anhören, der 'ne Vorlesung dazu hält oder 'n Podcast macht, äh, und, ne, so 'n bisschen die Vielfalt an Meinungen die bildet dann eigentlich 'n gutes Ergebnis ab.
Mhm. Ja, ist ja generell 'n guter Rat, ne, immer aus möglichst, äh, vielen verschiedenen Quellen sich zu informieren, ne, wa man wird ja oft äh, gerade Social Media oder das Internet, neigt ja dazu durch die Algorithmen, dass du da in 'ner Bubble landest, ne, und dann nur das Zeug mitkriegst, irgendwie was äh, ja, dessen Meinung du eh schon hast zum Beispiel, ähm, und einfach mal 'n bisschen über den Tellerrand schauen, dass du da nicht ja, in der Wirtschaft würde man sagen betriebsblind wirst. Ist es dir oder ei kennst du jemanden, dem das schon mal passiert ist, dass die Daten online gestohlen wurden?
Mhm. Ähm, gestohlen, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall schon den ein oder anderen Passwort-Hack. Und das Problem ist halt also, Hack ist auch übertrieben gesagt, äh, wahrscheinlich wurde dann nur irgend 'n äh, irgend 'ne E-Mail gefunden. Und weil ja die meisten modernen Accounts im Internet alle immer E-Mail plus selbst vergebenes Passwort sind, kann man sich ja dann als äh, ja, Hacker ist übertrieben gesagt, aber als Angreifer, äh, kann man sich ja dann einfach 'n bisschen Zeit nehmen, schnappt sich dann halt die E-Mail-Adresse, die man irgendwo gefunden hat und probiert dann irgend 'n Passwort-Tool aus, dass dann einfach die, ja einfach durchrattert
Mhm.
ähm, und einfach ausprobiert auf die ganz simpelste Weise. Und alles, was halt so unter 8 Zeichen ist, ähm, wird halt super schnell gefunden, oder, ne, entschlüsselt. Und gerade wenn Leute dann ein und dasselbe Passwort immer wieder nutzen. Wenn der Angreifer dann das einmal geschafft hat, probiert er natürlich alle Accounts durch. Und das kann dann zu 'nem gigantischen Problem werden. Der sperrt dich dann überall aus, vor allem, wenn er deine E-Mail-Adresse hat, äh, oder dein E-Mail, äh, Fach, besser gesagt. Ähm
Mhm.
Äh, genau. Das habe ich schon paar Mal erlebt. Das ist auf jeden Fall super stressig für die Leute. Und ich habe denen dann auch immer empfohlen: „Ne, mach 'n Passwortmanager, änder alle wichtigen Passwörter auf irgend 'n zufällig generiertes mit irgendwie 30 Zeichen und, ähm, das war's dann.“ Dann ist man erstmal ganz gut dabei.
Mhm. Ja, im Worst-Case hast du ja für deine E-Mail-Adresse noch dasselbe Passwort wie auf der Website und dann nutzt dir die Zwei-Faktor-Authentifizierung ja auch nix mehr, ne, weil der Typ ja dann auch einfach in deine E-Mail reinkommt, ja. Das <giggles> ja die meisten Website, Gott sei Dank also zumindest so halbwegs jede seriöse, die ich kenne, ähm, die zwingt dich schon beim Passwort vergeben, ne, äh, mindestens 8 Zeichen, ein Sonderzeichen, Groß Kleinschreibung, eine Zahl, ähm, damit die Leute halt nicht irgendwie, äh, da auf die Idee kommen, nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 <giggles> als Passwort zu nehmen. Was ja, glaube ich da gab's ja mal 'ne Umfrage letztes Jahr äh, zeitweise das, ähm, weit verbreitetste Passwort gewesen. <giggles> Und wenn du das natürlich weißt und genug E-Mail-Adressen hast, ist die Wahrscheinlichkeit ja gar nicht mehr so gering, dass eine davon wirklich dieses Passwort hat und, äh, dann brauchst du gar nicht mehr viel ausprobieren eigentlich.
Genau. Das ist es. Mhm. Ja. Genau. Und das ist es halt und es es müssen ja nur 'n paar Leute dann, äh, f ja, diesen Fehler oder diese Faulheit, äh, walten lassen und 'n paar Leute müssen Angreifer sein und für die ist es dann halt 'n lukratives Modell, ne? Die benutzen dann eventuell auch jetzt gar nicht mal deine Daten, im Sinne von irgendwie Online-Banking wird gehackt. Sondern auch einfach, ähm, die die schreiben halt irgendwie irgendwelche Links zu Scam Seiten und schicken den allen Leuten, ne? Also allen allen Freunden, die sie da irgendwie finden. Und wenn sie sich halt nicht dumm anstellen und noch so 'n bisschen das authentisch wirken lassen, dann denkt man halt: „Oh, mein Kumpel schreibt mir gerade was Interessantes oder schickt mir 'n tollen Link“ und, ähm
Mhm.
genau, so erreicht man dann im Prinzip durch 1 Hack ganz viele Leute, die dann halt alle auf irgend so 'ne Scam Seite gepackt werden, wo noch mal Daten gesammelt werden oder wo man denkt, äh, man würde bei einem Gewinnspiel mitmachen, das superviel äh, 'ne superhohe Gewinnchance hat. Und dann stecken da halt superviele Leute auf einmal drin, und ja, fallen halt eigentlich von einem Angreifer, äh, ins Netz.
Mhm, ja, das war ja das, äh, Social-Engineering, ne, was du so 'n bisschen erwähnt hast. Ähm, weil die Leute natür ja ge wie du sagst, halt, die vertrauen natürlich drauf: „Ja, mein Kumpel schickt mir irgendwas, da klicke ich mal drauf.“ Ähm, und dabei war es gar nicht dein Kumpel, sondern, äh, 'n gehackter Account, ja. Das ist halt natürlich 'n g Riesenproblem. Meinst du, ähm, dass sich das Problem also, ich sage mal so, das Internet gibt's ja jetzt seit also für die breite Bevölkerung wahrscheinlich so ungefähr seit den 90er Jahren, würde ich mal sagen. Ähm, meinst du mit technischem Fortschritt hier, die Sicherheitssysteme werden immer besser, dass sich das Problem da, ähm, mit der Zeit verbessert? Oder glaubst du eher, dass es noch schlimmer wird in der Zukunft?
Mhm. Ja. Also, teilweise ist es ja besser geworden. Damals wurden ja halt wirklich alle möglichen Daten unverschlüsselt gesendet, über das normale HTTP-Protokoll. Äh, ne, das ist ja das Standard-Internetprotokoll sozusagen. Und, ähm, das wurde ja auch schon optimiert, dass es jetzt halt alles verschlüsselt ist. Also, gewisse Sachen werden schon erkannt. Und, ähm, genauso wie du ja gerade meintest mit den Passwörtern, dass die Webseiten vielleicht in Zukunft auch sagen, mindestens 15 Zeichen und, äh, oder 'ne 'ne verpflichtende 2-Faktor-Authentifizierung, die nicht auf die E-Mail-Adresse geht, sondern auf irgend 'n irgendwas anderes. Mhm, die das rückt auf jeden Fall nach. Das ist technisch gesehen auf jeden Fall wird es immer besser. Aber genau die die irgend 'ne Schwachstelle gibt's immer, ne? Und dann wird halt mehr manipuliert. Zum Beispiel, ne, dass man dann halt ja, sowas wie Influencer, sagt ja schon der Name, die beeinflussen halt Leute. Dann wird's halt sowas eher geben, ne, dass halt irgendwie Meinungen, äh, manipuliert werden oder dass ja, dass dann Leute halt auf die Art und Weise über ihren Lieblings Influencer auf irgend 'ne Scam Seite gelockt werden oder sowas oder über künstliche Intelligenz, die dann halt irgend 'nen Influencer nachmacht optisch, äh, und dann so tut, als wäre, äh, sie der Influencer und, äh, f lockt Leute auf irgend 'ne komische Website. Also, so was wird es dann halt immer wieder geben. Aber dann kommt halt immer wieder auch langfristig 'ne Antwort, dass dann zum Beispiel ja, so 'ne Künstliche-Intelligenz-Sachen gebannt werden auf der Website beispielsweise. Also, es ist immer 'n Hin und Her, glaube ich.
Mhm. Mhm. Das ist ja so 'n bisschen wie bei der Rüstung, ne, wo so Angriff und Verteidigung, äh, sich da immer so 'n bisschen die Waage halten. Einmal, äh, gibt's 'ne Inovase In Innovation beim Angriff, dann zieht die Verteidigung kurz später nach und dann gibt's mal 'ne Innovation beim Verteidigen und dann, äh, genau, zieht der Angreifer nach und und lock äh, und hebelt das wieder aus, ne? Das ist so 'n ständiger Kampf, so 'n bisschen zwischen, ja, Sicherheit und und ja, Angreifern.
Mhm. Genau, und den wird's glaube ich, immer geben. Wichtig ist vor allem, dass, ähm, ja, dass die die Leute das auch verstehen, dass das zumindest möglich ist, ne, dass die sich so 'n bisschen ja 'n bisschen belesen und auch einfach wissen, ah, das kann passieren, äh, ich kann manipuliert werden. Es gibt Phishing-mails. Das ist eigentlich schon das Wichtigste, dass man also einfach auch wenn man jetzt vielleicht keine super Rüstung hat, um dein Wort zu nutzen, dass man wenigstens weiß, was für Angriffe theoretisch möglich sind. Das das hilft auch schon mal enorm.
Mhm, also quasi Aufklärung ist da so 'n bisschen Schlüssel zum Erfolg, würdest du sagen?
Mhm. Genau.
Mhm. Machst machst du dir denn Sorgen um Quantencomputing, ne, man liest ja immer wieder, dass unsere jetzigen Sicherheitssysteme dem dann nicht gewachsen sind, wenn das mal ausgereift ist, dass die das halt super schnell knacken können. Ähm, da wären wir ja auch wieder beim Thema, ne, da wird's ja bestimmt dann irgendwann auch Lösungen dafür geben. Ähm, aber das würde erst schon mal alles auf links drehen. Machst du dir da so 'n bisschen Sorgen vor der Zukunft?
Das ist ganz wichtig. Hm, also klar, wenn da halt so 'n schneller Durchbruch kommt, hat niemand die Möglichkeit, schnell genug zu reagieren, außer vielleicht Leute, die halt genau wissen: „Ich muss jetzt 'n Passwort mit 500 Zeichen einrichten für alle wichtigen Accounts,“ aber das macht dann halt natürlich nicht die Masse, sondern nur 1 %, äh, möglicherweise. Ähm, naja, die Tatsache, dass Quantencomputer ja immer noch so spezielle Bedingungen brauchen, damit sie überhaupt, äh, arbeiten können, hm, schließt ja so 'n bisschen aus, dass jetzt irgend 'n 0815 Hacker das ausnutzen kann. Aber klar, wenn die langfristig irgendwann mal, äh, auf 'n Markt kommen für normale Menschen, ähm, gut, dann wird's aber wahrscheinlich auch medial so stark berichtet dass viele Leute sich schnell schützen möchten und sich dann anpassen.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch gerade der größte Vorteil, dass, äh, Quantumcomputer noch akst aktuell extrem teuer sind und nur Riesenunternehmen wie Alphabet sich das leisten können, wo man ja dann halbwegs sicher sein kann, okay, dass die so 'n Schmarrn nicht machen. Ähm, auch wenn sie mit Daten handeln, so die eigenen User werden sie ja dennoch sch damit also damit nicht hacken. Ähm, also da würde ich würde ich dir recht geben, ne, also grad wenn's da 'n Riesendurchbruch gibt und das für die Masse verfügbar ist, äh, wird das so medial aufgearbeitet, dass, ähm dass da eigentlich je jeder quasi Hinterhof, äh, Trottel mitge gekriegt haben sollte: „Okay, äh, ich muss da vielleicht mal an meinem Sicherheitssystem arbeiten.“ Ja, dann danke für's Gespräch, ne, war sehr interessant, ne, auch mit der Expertise, die du mitgebracht hast.
Mhm. Genau. <chuckles> Genau. Gerne doch, mach's gut.